เหมือนยกเลิกความคิดไป เพราะว่าไม่ไหวเหนื่อย เออ แล้วก็ พักก่อน พักก่อนแม่ อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> ไปพักก่อนนะ โอ้ แล้วก็ให้ลูก ให้ลูก ไปเล่นแทนอย่างเงี้ยค่ะ นั่งดูลูกเล่น
เออ อืม ใช่ <laughs> โอ้ย โอ้ อืม แต่เด็กเขาก็มี
เออ กลายเป็น ไม่ไหว อยู่ ต นี่เรายัง ออกกำลังกาย สามีเราไม่ออกเลย ไม่ออกเลย ค่ะ เออ ไม่ออกเลย
โอ้! อืม
แต่ก็ นั่นแหละ ก็ เราก็บอกให้เขาเดินบ้างอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เขาเป็นคน เป็น คนที่ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็ สำหรับคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายนี่ก็อีกแบบนะเราว่า ไม่ว่าจะเช้าหรือจะเย็น เขา ก็ไม่เอาเลย อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ใช่ ไม่ ไม่เอาเลย ก็มีคนแนะนำเหมือนกันบอกว่า ถ้า ถ้าไม่ออกเลยก็ชวน เขา ไปเดินเล่น ให้แกว่งแขนมันลดพุงได้ใน ก โฆษณาของ ของเมืองไทยอะค่ะ ที่บอกแกว่งแขนทุกเช้าเย็นลดพุง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริง จริง ๆ เราว่า มัน ก็ ทุกอย่างอะคะ อะไรนะคะ? อ๋อ ไม่ทันแล้วใช่ไหมคะ <chuckles> แปลว่าไม่ทัน <laughs> อันนั้นก็นะ เออ ดังนั้นทุกอย่างอะค่ะ มันมี ทุกอย่างมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป แต่ว่ามันต้องเหมาะสมในช่วงเวลาของเราด้วยเช่นกันเนาะว่า อันไหนมันจะเหมาะกับเราอะมากที่สุดนะคะ
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อ๋อ มีไปละตอนเนี้ย คุณ คุณสามีมีพุงไปละ <chuckles> คุณสามี ไม่ทันแล้ว ลดทันไหมคะ แกว่งตอนไหนทัน ตายแล้ว ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยมาแชร์ เอ่อ เกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกาย กันเนาะ สนุกมากเลยค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ เช่นกันขอบคุณนะคะ ขอบคุณในการแบ่งปันประสบการณ์นะคะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ